Okay, ja, verstehe ich, dass man das dann so 'n bisschen vielleicht hinten runterfallen lässt. Ähm, dennoch natürlich sind solche Sachen ja grade wichtig und helfen einem oft auch so 'n bisschen, so die Gedanken zu sortieren, weil man in diesem Überforderungszustand ja dann oft auch 'n bisschen, ja, weniger schnell mit der Arbeit vielleicht vorankommt und Aufgaben erledigt, weil man einfach irgendwie, ja, so 'n bisschen in der Schockstarre ist. Ähm, ja.
Mhm. Mhm, ja, genau, so so fühle ich mich. Also, es ist wirklich so 'n freeze.
Mhm. Vielleicht, ähm, mal zur Frage, weil du auch gemeint hattest, du hast so 'n bisschen Probleme, die Aufgaben so zu organisieren. Ähm, hast du du hast du da schon mal also, wenn du dir die Arbeitsaufgaben wie krei wie teilst du dir die ein? Hast du da irgendwie so 'n 'n Tool wie Asana oder Notion, dass du dir da so 'n kleinen To-Do-Plan für den Tag, ähm, strukturierst? Oder machst du einfach wirklich so: „Okay, hier jetzt E-Mails, da Nachrichten, da noch 'ne andere Aufgabe im Programm?“ Wie ist das bei dir so strukturiert?
Ähm, eigentlich ist es so, ich mache alles durcheinander und ich habe sogar sogar Notion. Also, ich habe eigentlich so fürs Marketing für mein Business, habe ich sogar Notion, aber auch das nutze ich grad eigentlich gar nicht richtig. Ich bin irgendwie nur am durch die einzelnen, ähm, Apps am Hetzen und und so 'n bisschen hier und dann bin ich, ne also ich baue grad, ähm, 2 Communities auf. Das heißt, ich bin dann quasi am Kommentieren und Posts machen und also, ich nutze Skool. Und da mache ich zum Beispiel so Marketing auch in anderen Skools, also, in anderen Communities, hm, und b bin dann schon irgendwann ganz durcheinander, wo ich schon was gepostet habe und wo ich eigentlich noch posten will und, ne, komme dann wirklich so total raus. Und ich weiß nicht, ja, vielleicht muss ich mir da auch irgendwie mal 'n Plan machen, dass ich wirklich hm, sogar nicht online, sondern aufm Blatt Papier, mir mal aufschreibe, was für eine Art Post ich jeden Tag mache, hm, um mich da irgendwie selber besser zu organisieren. Also, ich glaube schon, dass es mir irgendwie 'n bisschen helfen würde, wenn da irgend 'ne Art von Struktur reinkäme.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ja.